Ah d'accord, mais, heu, co heu, comment ça se passait quand tu étais plus jeune, tes parents te laissaient faire ce que tu voulais ou il fallait que ce soit organisé?
Ah non ouais, moi j'avais pas d'organisation, heu, particulière hein! Non, non, j'ai jamais eu vraiment de peut-être à cause de ça, hein, du coup, mais non, non, j'ai jamais eu, hem, j'ai jamais eu vraiment de d'organisation, heu, de choses comme ça, heu, très, heu, très précises, très rigoureuses, heu. Heu, ça a jamais été heu entre guillemets, j'ai j'ai bah, j'ai jamais fait ça quoi! Donc, hem
D'accord. Ah ouais. Ouais. Ouais, moi j'ai j'ai pas eu le choix, j'ai été en section sportive quand j'avais 12 ans, et donc, heu, c'était très rigoureux. Tu devais te lever à telle heure, tu avais cours, heu, jusqu'à, heu, 13:00, après tu avais entrainement, fallait prendre sa douche, fallait manger, fallait se coucher à l'heure exacte heu <chuckles> où heu <chuckles>
D'accord. Ouais. D'accord. Ouais. Ah ouais! Ah oui, donc, c'était vraiment très, heu, très, heu: à telle heure tu fais ça, à telle heure tu fais ça, à telle heure tu fais ça. Là, tu vas te coucher à telle heure, ensuite, tu te réveilles à telle heure.
Ouais. Ouais, et Chez mes parents il y avait pas forcément beaucoup de règles, ils étaient un peu laxistes, je dirais. Et heu, et moi, contrairement à mon frère et ma sœur, j'ai vraiment eu un peu cette, heu, idée, hein, tu sais militaire, où le repas il est servi à sept heures trente, à huit heures il faut que tu aies fini de manger. Et heu, même si c'était dur, heu, quand j'étais ado, je me dis: «au moins ça m'a formé pour le reste de ma vie, heu, de savoir que voilà, j'ai des objectifs, je veux»
D'accord. OK. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est vrai. Non mais en vrai, heu en vrai tant mieux, parce que du coup maintenant, heu, maintenant, bah tu a tu arrives à être bien organisée, tu arrives à à ne pas remettre les choses au lendemain, à pas procrastiner, heu, et c'est c'est important. Moi regarde, moi par exemple, là, heu, j'y arrive pas moi, chaque fois je chaque fois je me dis: «Bon, vas-y, je le fais plus tard, je fais plus tard, je fais plus tard, je fais plus tard», jusqu'à où je me dise vraiment: «Bon, là, j'ai vraiment pas le temps, faut vraiment que je le fasse maintenant.» Et en général je le soit soit je suis en retard, soit voilà, tu vois?
Ouais. Ah oui. Ah ouais. Ouais, mais c'est un cercle vicieux parce qu'à ce moment-là, tu vois, tu vas t'épuiser, tu vas épuiser tes ressources parce que tu vas tout faire à la dernière f à la dernière seconde, alors que tu aurais commencé, peut-être la veille, plus lon longtemps avant.
C'est ça. Exactement. Mais même, ou je ou même un peu un peu plus tôt, ou même, heu, continuer par exemple il y a énormément de choses que je commence à faire, tu vois? Et après je me dis: «Bon là, heu, pff, là j'ai la flemme, je prends une petite pause», et la pause en fait se transforme en en: «Bon bah pff, je ferai ça plus tard.» Et bon et du coup, heu
Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. A après c'est peut-être que tu as pas une pour, heu, actuellement une grosse pression de faire quelque chose
J'ai, bah et si, en fait c'est ça le problème, c'est que même même, heu, enfin ça enfin j'ai quand même une, heu, une pression derrière, de j'ai besoin de j'ai besoin de travailler, heu, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de, tu vois? J'ai j'ai besoin de de de, voilà, de de de m'i de d'innover, de faire plein de nouvelles choses, heu, parce que bon, heu j'ai j'ai un un truc, heu, à côté où, heu, où je suis un où ch où c'est un un métier assez créatif. Hem donc, heu, donc, non, non, non, heu, c'est, i il faut que je je me renouvelle, heu, mais c'est vrai que, <sighs> souvent c'est: «bon je le ferai demain, bon je le ferai demain.»
Ouais. Oui. Ouais, heu, c'est Ouais. Non, heu, moi ce que ce que je fais c'est que j'ai un planeur pour ma semaine, tu vois? J'ai les jours de la semaine d'écrits et je me mets ce que j'ai à faire chaque jour, et je répartis les tâches en fon
D'accord. Ah ouais!
Que ce soit au niveau professionnel ou au niveau, heu, personnel, je me dis: «Tiens aujourd'hui, heu, je vais faire la lessive, demain je vais faire, heu, je sais pas, heu heu, ça pour mon travail et après je vais cuisiner»
Ouais bien sûr. Ouais. Mmh, d'accord.

Ah, bah, si j'ai aussi le bah, si, forcément, j'ai aussi le PC pour, heu, pour, heu, travailler, pour faire d'autres choses.
Ah donc heu, ça, c'est juste le temps du téléphone et plus, le temps du ah, d'accord! Bah, dis donc oui, oui, là, c'est beaucoup, quand même.
C'est juste mon téléphone. Dis-toi, la la semaine dernière, j'ai passé en moyenne 9 heures 10 sur mon téléphone par jour.
D'accord, ouais.
Donc ce qui est assez conséquent dans une journée.
O oui mais après, heu, si si tu vois, tu t'en sers à ton travail, OK, heu
Bah, vraiment, Instagram, heu, la semaine dernière, Instagram, 14 heures, hein!
Non, non, là, non, non. <laughs> Ah, oui, quand même! Mais et moi, heu, je ce qui ce qui m'énerve sur ces plateformes-là, c'est que tu t'y perds vite fait et si tu trouves pas ce que tu veux, tu es tu dois toujours chercher, heu, ça ça m'énerve un petit peu.
Ouais. Mais tu peux voilà mais tu sais que tu peux définir des minuteurs et cetera, hein, en mode, si jamais tu es trop sur l'appli, hop, il te il te vire, il te dit: «Attention! Tu as fait trop, heu, tu as trop, heu»
Ouais. Oui. Ouais.
«mmh mh, mmh. Tu as trop, heu, tu as trop utilisé l'application, heu, arrête, tu es en train de», voilà et surtout, là et bah, après ça ça nous fait procrast proscra proca ah, là, là! Là et c'est juste, c'est compliqué, je n'arrive plus à parler. Procrastiner, exact. Excuse-moi, c'est le c'est parce que j'ai pas mangé encore. Mais le, mmh <chuckles> le le le voilà, ça nous fait ça nous fait énormément procrastiner, à remettre les choses, pareil, heu, au lendemain alors qu'on pourrait les faire aujourd'hui. Heu, c'est c'est c'est dommage parce qu'en fait, on on on va on va vraiment avoir ce côté de de se dire: «Heu, bon, bah, <blows air> ouais, là, j'ai la flemme, heu, je suis», heu, en fait, on a souvent la flemme
Mmh. Tu as trop regardé. Ouais, ouais. Ouais. Procrastiner? Ouais. <laughs> Ouais. Ouais. Pas de souci, <chuckles> ouais. Oui. Oui. Ouais, c'est c'est ça.
tu vois? On va se dire: «Bon, bah, je le ferai plus tard, heu, là, je suis je suis je suis en train de me détendre. Heu, je suis sur Insta, je regarde une série, heu, je regarde un film» et et et et malheureusement, ça nous ça nous arrange pas, en fait, pour nos succès.
Ouais mais mmh. Ouais. Ouais, c'est ça, bien sûr. Moi, je je me dis, heu: «Soit je fais une vidéo de fitness, heu, de sport de 10 minutes devant ma télé, heu, soit, heu, soit, je fais 10 minutes de vidéo sur, heu, sur heu, j'ai des réseaux, heu, qu'est-ce qui est le plus sain pour moi?» j'essaie toujours de me poser la question.
Ouais.

Et
Ouais, ouais, c'est vrai. Non mais tu as raison, mais mais heu, co comme je te disais, franchement je trouve que je trouve que là-dessus entre entre guillemets bah, tu as enfin pas entre guillemets, non te sur ce t ce sujet là, heu, tu as totalement raison, heu, et heu et heu, bon moi moi là-dessus, malheureusement, j'ai tort, mais hem.
Ouais. Ouais. Non, heu, tu as pas tort, ça s'apprend, je pense que tout le monde est capable de de l'apprendre, ouais.
Oui, oui, non, mais mais je veux dire là, sur l'in «sur l'instant T», entre guillemets, heu, je trouve avoir tort. Même même même moi, en fait, je le sais moi-même que ce que je fais, c'est pas bien, tu vois? Heu, mais c'est comme, heu, s s.
Ouais. Ouais. Mais faut faut trouver, heu, une méthode, en fait, c'est c'est tout. Quelque chose qui
Ouais, mais bon, c'est tu sais, c'est un peu comme, heu, comme les fumeurs, qui savent qu'ils doivent pas fumer, et pourtant, ils le font quand même, tu vois?
Ouais. Oui, oui, c'est ça, mais après, heu
C'est la même logique, un peu, heu, un peu pas un peu malsaine.
mais après, je veux dire, heu, ce moi ce je veux dire qu'avant, ça m'arrivait peut-être de procrastiner plus, parce que j'avais que moi, heu, tu vois? Heu, à charge. Que quand tu commences à avoir plus de responsabilités, que ce soit dans ta carrière, dans dans ta vie privée, heu, là tu ouais. Même quand tu même quand tu as rencontres quelqu'un, et ou que tu habites avec quelqu'un dans la même maison, tu es obligé de faire, heu, ta part des tâches. Parce que si tu laisses traîner la vaisselle pendant 3 jours, heu, <laughs> non. <laughs> Ouais, je pense que je pense que, de toute façon, il y a des situations qui s'y prêtent davantage à ce qu'on soit moins dans la dans la procrastina heu, procrastination c'est dur à dire. Ouais, elle est dure. <laughs>
Ouais, OK. Ouais, j'imagine, ouais, peut-être, heu, le fait d'avoir des enfants, le fait de Ah oui, non je pense que les gens seront pas très contents, ouais. La procra il est dur ce mot, hein! Procrastiner. Ah ça c'est vraiment, heu je pense, heu, si jamais il y a un un étranger qui me demande un mot compliqué à lui dire, je vais lui dire: «Bah très simple "procrastiner" allez, vas-y» tous.
<laughs> heu, bon. Ouais. Oui. Procrastiner, et puis, heu, en ce moment, j'ai du mal avec prioriser.
Prioriser. Ah ouais, ça aussi, procrastiner, prioriser. Tiens, je vais les tu sais quoi, je vais les noter, parce que c'est c'est assez drôle quand même. Le le le procrastiner procrastiner, tu vois? C'est comme moi, j'ai un un mot que je trouve drôle, c'est, heu, c'est un un se je sais plus si c'était chapiteaux?
<laughs> <laughs> Ouais.